はい。ええ子供の頃の夢とかは、ま、多分変わる変わるというか、まあ変わって当然だと思いますけども、はい。えっと、どまあ、どう思いますか？
あ、あい。 はい。 <laughs> そうですね。ええええ。そうですね。 えっと私いろいろありまして、そのなんですかね、年代によってというか、ま、成長過程に結構あったんですけど。ま、幼稚園生だと
はい。 ほうほうほうほう。 はい。 ほう。
お花屋さんになりたかったです。<laughs>
ああ、なるほど。ふんふんふん。
はい。ですね。で、小学校の時はケーキ屋さんになりたかったです。<laughs>
おおおおおおおおおお、はい。
で、あの、ええと小学校高学年から結構長いんですけど、高校1年生までは
うんうん。 はい。はい。 うんうん。